Com certeza, e olha, muito legal poder falar com alguém sobre isso, porque a gente começa a enxergar as coisas de uma forma mais positiva também. Você tem toda a razão, tem tudo a ver com carinho, com amor, com cuidado, e até eu nunca tinha pensado nessa coisa delas quererem me superproteger e me ajudar, porque eu nunca permiti muito, sabe. Então eu te agradeço muito por ter me ajudado com isso, eu vou pegar mais leve com elas daqui pra frente. <chuckles> Tá bom?
Sim, sim. Claro, claro, claro, e e como como eu te falei, cria respostas a alternativas. Eh, existem palavras que podem ser ditas com sinônimos. Com sinônimos que não afrontam, com sinônimos que não chocam, ou co com sinônimos que não sejam interpretados como uma forma de desrespeito, né. Então, poxa, procura sempre amenizar, colocar pra fora, não guarda, mas sempre amenizar com palavras não tão afrontosas, com palavras que não gerem nenhum mal-estar, né. Lembrando sempre, parte do princípio, é carinho, é amor, é cuidado, "elas querem participar de algo que eu nunca permiti, mas, e, eu sei o meu limite. Eu eu me conheço, eu sei o meu limite, eu sei onde eu posso suportar", mas se você colocar como prioridade na ali, na hierarquia dos pensamentos, das reações, das emoções, que é um carinho, que é um cuidado, que é querer participar da tua vida de forma positiva, eu acho que você vai se sair melhor, essa relação tende até a melhorar, trazê-las pra perto. Quem sabe até, você já tendo a sua resposta, olha só, "eu já sei que eu vou me mudar, mas eu vou trazer elas pra perto pra elas acharem que vão influenciar na minha decisão. O que que vocês acham de eu me mudar pra este lugar?". E você traz os pontos positivos, pra você conduzir o conselho delas pra algo que você já decidiu. É uma boa alternativa.
Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Uhum. É. <laughs> Uhum. Uhum. Uhum. <laughs> Certo. Achei genial. Vou <chuckles> ver se uso isso com elas, de repente elas se sentem, também, mais felizes e fazendo um pouco mais parte das minhas decisões, né. Muito obrigada, viu, pelas suas dicas e também por me ouvir.
Exato. Correto, correto. Claro, claro. Olha, sempre estou aqui, sempre que precisar pode procurar-me, e eu vou estar aqui sempre atento pra te ouvir e te dar alguns conselhos. Eu acredito que você é uma pessoa boa, é uma pessoa que, além de ser independente, é uma pessoa que quer também sentir amor, sentir carinho e a essa é a forma que elas têm de demonstrar. Elas demonstram esse carinho e esse amor dessa forma, tá, querendo participar da tua vida. Pratica isso, procura ser menos reativa, traz elas pra perto, procura inserir elas nas tuas decisões de uma forma que elas achem que estão te influenciando, mas você está, ali, somente pra ouvir e deixar que elas participem dos teus momentos.
Claro. Com certeza. <laughs> Uhum.